Eu normalmente coloco, assim, né, quando tá muito perto de casa, alguma coisa muito perto, pronto não ponho, mas mas se eu tiver que pra rei pra algum lugar, eh, mais distante, por mais que eu seja É, por mais que eu saiba o caminho, eu eu gosto de pôr o GPS pra ver se não tem trânsito, se não tem engarrafamento, eh, assim. Isso.
E desvia um pouco da sua rota de rotina? Sim, acidente provavelmente, né? O GPS orienta em tudo.
Eh, ele tem essa né, eh, eh, eu acho que o GPS hoje melhorou muito também, eh, antigamente tinha ali algumas defasagens, né, de de tempo e hoje ele te dá ali, uma uma gama de possi ele te fala radar onde tem radar, onde não tem radar.
Sim, com certeza. Tecnologia mudou muito, né? Hã, eh, foi muito muito atualizada.
Do. Mudou. É
Antes, era tudo muito mais espartano como se diz. Era muito feito assim, aproximativo, né.
Sim, s É. É. É. Não, e pensar ainda que, né, espartano espartano mesmo, acho que era quando a gente precisava pegar um mapa na mão pra dirigir, né? Mas mas sim, eu acho que é isso mesmo, ele ele era mais tão
<laughs> É, imagina quantos acidentes de trânsito teriam se o GPS se a gente ainda usasse o GPS, eh, em forma de mapa. Usasse o mapa, ao lugar do GPS.
Não. Nó Imagina, né, como é que não era.
Eh, olhando o mapa e sem olhar o caminho.
E dirigir É, eu nem sei como é que a gente dirigia antes do GPS porque eu eu eu sou eu peguei essa época, né, de, eh, de mapa e eu tinha a gente parava muito em cafés e locais pra você abrir a lista pra achar o o endereço.
Já aconte